ครับ คือช่วงเนี้ยครับ คือรู้สึกว่า วันหยุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวันพักผ่อนแล้ว มันเป็นความเครียดเสียมากกว่าเนาะ เพราะรู้สึกว่า ทุกวันหยุดแทนที่เราจะได้พักผ่อนอยู่บ้านน่ะครับ หรือว่าอยู่กับตัวเราเอง อยู่กับสัตว์เลี้ยงเงี้ย กลับกลายว่า จะต้องมีแบบเพื่อน หรือว่าคนที่ทำงานอะครับ โทรมาชวนไปปาร์ตีตลอดเลย ทั้ง ๆ ที่เรารู้สึกว่า เออ วันหยุดฉันอยากจะนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้าน อยากจะดูทีวี หรือว่าอยากจะเล่นกับสัตว์ ไม่ได้อยากจะออกไปเหนื่อยเพื่อที่จะแบบไปกินข้าว หรือว่าไปเสียเอเนอร์จีในวันหยุดอะครับ แบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ เราควรจะทำยังไงกับปัญหาตรงนี้ดี? เพราะรู้สึกแอบกังวลเหมือนกันครับว่า ถ้าเราไม่ไปเนี่ย คนอื่นเขาจะมองเรา ยังไง จะเป็นคนที่ไม่เข้าสังคมหรือเปล่า หรือจะมองว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่า ผมก็เลยไม่รู้ว่า ผมเนี่ยควรจะทำยังไงดี? หรือว่าควรที่จะปล่อยวางในเรื่องนี้ไปดีอะครับ? อืม
อืม โอเคเลยแล้วครับผม เท่าที่ฟังมาเนี่ย คุณมีความเป็นตัวของ ข ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียว แล้วก็ อ่า เหมือนกับเป็นคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้ อยู่บ้านได้ถูกต้องไหมครับผม? อ่า มีความสุขได้ด้วยการที่แบบอยู่กับตัวเอง อยู่กับสัตว์เลี้ยง หากิจกรรมที่ตัวเองชอบทำเนี่ย ก็คือสบายใจแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่า อ่า ออกไปเจอผู้คน หรือว่าสถานที่ที่มีคนเยอะ ๆ เนี่ย อันเนี้ย อ่า ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเลย และทีเนี้ยครับผม ด้วยส่วนตัวคุณแล้วอะ คุณคิดว่า อ่า เพื่อน ๆ เนี่ยที่เขามาชวนคุณเนี่ย ก็แน่นอนมันน่าจะต้องเป็นความที่แบบสนิทกันพอสมควรเลย นะครับผม การที่เพื่อนเขามาชวนคุณเนี่ย คุณ อ่า รู้สึกไม่ชอบในสถานที่ที่จะต้องไป หรือว่า อ่า มีปัญหาในเรื่องของการต้องเจอในสถานการณ์ของที่มีคน สถานที่ที่มีคนอยู่เยอะ ๆ อะครับผม คุณมีรู้สึกว่า ไม่ชอบในด้านไหนมากกว่ากันอะครับ?
อืม ใช่ อืม อา อืม อืม อืม โอ้ ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่มีคนเยอะ ๆ ครับ แล้วก็สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือว่าแบบไปปาร์ตีกันเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะชวนไปปาร์ตีร้านอาหาร ไปดื่มแอลกอฮอล์ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางครั้งเรารู้สึกว่า ถ้าเราไปอย่างเงี้ย เราจะค่อนข้างไม่เป็นตัวเอง บางครั้งเราก็อาจจะแบบไม่กล้าไปคุยกับคนที่ไม่รู้จัก ในแบบโต๊ะข้าง ๆ หรืออะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เรารู้สึก มันอึดอัดใจเวลาที่ไปเข้าร่วม อะไรอย่างเงี้ยครับ หรือบางครั้งเรารู้สึกว่า การไปปาร์ตี อย่างเงี้ย มันทำให้เราเสียวันหยุด แทนที่เราจะได้พักผ่อนของเราอย่างเต็มที่ กลายเป็นว่า เราไปเสียเวลากับตรงนั้นแทน อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยรู้สึกอึดอัดใจนิดหนึ่ง เวลามีคนชวนไปอะครับ ยังงี้ อืม
อืม อืม โอเคแหละครับผม แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่า อ่า รูปแบบของปาร์ตีเนี่ย ไม่ใช่ปาร์ตีที่มันวุ่นวาย กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่า อ่า เหมือนเพื่อน ๆ ชวนไป อ ออกไปทานข้าวตามร้านอาหารเนี่ย ใน สถานการณ์ แบบนั้นน่ะ สภาพแวดล้อมแค่ร้านอาหารเนี่ย สำหรับคุณน่ะ อ่า ถือว่ายอมรับได้หรือยังครับผม?
อืม โอ้โฮ ถ้าเป็นแนวทางที่คุณเสนอมาเนาะว่า เป็น ถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ย สำหรับตัวผมแล้วโอเคเลยนะครับ แค่แบบออกไปนั่งกินข้าวกัน คุยกัน อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบไม่ใช่สถานที่ที่คนเยอะ ๆ ผมว่าเป็นสิ่งที่รับได้ครับตรงนี้ แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคด้วย เพราะว่า การกินอาหารมันก็เหมือนแค่เราไปกินอาหาร พูดคุยกัน มันจะใช้เวลาที่ในการรับประทานอาหารไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง ก็แยกย้ายกันแล้ว แต่ว่าในขณะ ในขณะเดียวกัน ถ้าเราไปร้านปาร์ตีที่แบบสังสรรค์กลางคืนเนี่ยครับ มันกลายเป็นว่า มันไม่มีระยะเวลา หรือขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน มันก็เลยอาจจะทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่า เอ่อ อยากจะกลับ แต่บางครั้งก็แบบจะขอกลับก่อนก็ เอ๊ะ จะกลับก่อนก็จะถูกปฏิเสธ หรือว่าจะ อาจจะมอง จะขอปลีกตัวไปยังไงดี มันค่อนข้างลำบากใจ ด้วยสถานการณ์ตรงนั้นอะครับ ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เออ มันเครียดอีกแล้วเนาะ วันหยุดถ้ามีใครชวน หรือว่าถ้ามีสายโทรศัพท์เข้ามาว่า เฮ้ย เป็นคนนี้เขาจะต้องโทรมาชวนเราเพื่อไปนู่นนี่นั่นแน่เลย มันก็แอบลำบากใจ แล้วก็แอบกังวลครับว่า <tsk> จะต้องจัดการกับสถานการณ์อย่างนี้ยังไงดี? อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
โอเคแหละครับผม เอาเข้าจริงเวลาแบบว่า อ่า ในช่วงเวลาของวันหยุดของเราเนี่ย อ่า แล้วมีเพื่อนเนี่ยชวนเราไปในสถานที่ ที่เราเองเนี่ย อ่า ไม่อยากไปในสถานการณ์แบบเนี้ย ผมว่า การที่ปฏิเสธไปเนี่ย ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณน่ะสามารถทำได้นะครับผม แต่ในเรื่องของการปฏิเสธเนี่ย อ่า เราอาจจะปฏิเสธในความนุ่มนวลหรือว่า อ่า รักษาน้ำใจของเขา ของ อ่า เพื่อน หรือว่าผู้ชวนก่อนนะครับผม เราอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธตรง ๆ เลยว่า เฮ้ย! เออ ไม่ไปนะ ไม่อยากไป หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่เราอาจจะให้เหตุผลด้วยการที่ว่า "เอ่อ พอดีช่วงเนี้ยอาจจะไม่สะดวก อ่า เรามีธุระอยู่บ้าน เราจะต้องทำนู้นนี่นั่น เรามีงานวิเศษ หรือว่าจะต้องทำเนี่ย" การอ้างธุระเนี่ยมันก็เป็นการ อ่า ปฏิเสธรูปแบบหนึ่ง โดยที่แบบว่าเราไม่ทำให้คนชวนเนี่ยเขาเสียน้ำใจมากครับผม แล้วทีเนี้ย อ่า คุณเคยเจอสถานการณ์ไหนไหมครับ ที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คนเยอะ แล้วคุณรู้สึกว่า ไม่ชอบมากที่สุดเลยอะครับผม?
ครับ อืม อา อืม ครับ อืม อืม อืม ถ้าสถานการณ์ที่รู้สึกว่า ไม่ชอบมากที่สุด น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไปกินข้าวกับคนเยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวเลี้ยงรุ่น หรือว่าการไป outing ที่มี แอกทิวิตี เช่น ให้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกัน หรือว่า อ้อ ขอตัวแทน ออกไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น ซึ่งผมเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่แบบถูกเลือกออกไปเสมอเลย เพราะว่าเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไรเงี้ยครับ บางครั้งมันทำให้เรากลายเป็นว่า เออ เราเครียดเราอึดอัดที่จะต้องแบบไปเจอสถานการณ์แบบนั้น อะไรอย่างเงี้ย ต่อหน้าคนเยอะ ๆ อะไรเงี้ยครับ โดยเฉพาะถ้าแบบเป็นงานปาร์ตี้ แล้วมีแอลกอฮอล์เข้ามา หรือว่ามีการเปิดเพลงเสียงดัง ดนตรี อะไรเงี้ย มันทำให้เรารู้สึกว่า ตรงนี้แหละมันไม่ใช่ที่ของเรา เราไม่อยากจะมาอยู่ตรงนี้เลย อะไรเงี้ยครับ ตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นหลักเลยอะครับ
ใช่ครับผม อ๋อ อืม อือ อืม โอเคเลยครับผม จากข้อมูลที่คุณอธิบายความเป็นตัวของคุณเองมาเนี่ย ผมพอจะสรุปได้เลยนะว่า สิ่งที่คุณไม่ชอบที่สุดเลยเนี่ยกับการที่จะต้องออกไปข้างนอกนั้นคือ อะ 1 เลย อ่า ผู้คนเยอะ ๆ เพราะว่าผู้คนเยอะ ๆ เนี่ย มันแน่นอนครับ มันก็ต้องมาพร้อมกับความวุ่นวายถูกไหมครับผม? ประเด็นที่ 2 คือเสียงดัง ถ้าเกิดมีเสียงดัง ๆ เนี่ย ซึ่งมันก็มาคู่กันจากว่า สภาพแวดล้อมที่มีคนเยอะ เสียงเนี่ยก็จะต้องตามมาแน่นอน ซึ่งทั้ง สอง อย่างเนี่ย เมื่อเวลามาพร้อมกันเนี่ย จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า เครียดและก็ไม่อยากอยู่ ณ สถานการณ์นั้น ณ ตรงนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะผมอยากจะบอกว่า อ่า ณ อาการแบบเนี้ย ผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผม เพราะว่า อ่า คนเราเนี่ยเป็นมนุษย์สังคม แต่ว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยมันจะมีอยู่ 2 ประเภท คือคนที่ อ่า มีคำจำกัดความที่สังคมนะเรียกว่า introvert การที่เป็นคน introvert เนี่ยคือคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้ อย่างที่คุณบอกอะคุณชอบที่อยู่บ้านนะ ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ย แล้วคุณเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่า เอ่อ รู้สึกดีเหมือนเราชาร์จพลังกับการอยู่คนเดียว ชาร์จพลังกับการที่อยู่กับตัวเอง แต่เมื่อใดก็ตามที่เราต้องออกไปข้างนอก เจอผู้คนเยอะ ๆ เจอเสียงดัง ๆ เจอสถานการณ์ที่เราไม่ชอบเนี่ย เหมือนพลังของเราจะหมด เหมือนกับว่า มือถือแบตจะหมดกระพริบ ๆ เนี่ย เราอยากจะกลับบ้านเพื่อมาชาร์จแบตที่บ้าน ถูกต้องไหมครับผม? อา และในทางกลับกัน คน extrovert
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ๆ เออ อืม ๆ ใช่ ใช่เลยครับ
ก็คือคนที่จำเป็นที่จะต้อง อ่า อยู่ในสถานการณ์ ที่คนเยอะ ๆ เสียงดัง ๆ มีความวุ่นวาย คนพวกเนี้ยเขาจะมีความสุข และมีความชอบในการที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ และเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ย เขาจะรู้สึกเหงา รู้สึกเปล่าเปลี่ยว รู้สึกว่า แบตของเขาเนี่ยกำลังจะหมด อยู่ไม่ได้จะต้องออกมาข้างนอก เพื่อหา อ่า ความบันเทิง หรือว่าเสียงดัง ๆ เจอสะ ผู้คนนะครับผม อันเนี้ยจะเป็นการชาร์จแบตของเขา ซึ่งเอาจริง ๆ อะ มันเป็นแค่รูปแบบของการใช้ชีวิตของคนเท่านั้นเองครับผม มันไม่ได้มีคำจำ คำจำกัดความว่า อ่า คนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะจะถูก หรือว่าอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยจะผิด มันเป็นแค่รูปแบบ รูปแบบหนึ่งเองครับผม ซึ่งคุณเนี่ยสามารถเลือกได้อยู่แล้วว่า เวลาเพื่อน ช คุณชวนมาเนี่ย คุณจะออกไป หรือว่าจะขอปฏิเสธ แล้วก็อยู่กับตัวเองดีกว่าครับผม อันเนี้ยมันอยู่ที่ อ่า สถานซาน สถานการณ์ ณ ตอนนั้น ของคุณเลยครับผม
อืม อืม อา ครับ อืม อา อ๋อ โอเคเลยครับ โอ้โฮ! ถือว่าเป็นคำแนะนำ แล้วก็ทำให้ผมเนี่ย ได้รู้ตัวเองแล้วว่า ผมมีความจำกัดความเป็นแบบ introvert เนาะ เพราะฉะนั้นไม่มีถูก ไม่มีผิด โอ้! ดีมากเลย แล้วก็เมื่อกี้ชอบคำแนะนำมากเลยครับว่า จริง ๆ แล้วเราสามารถปฏิเสธได้ โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดเนาะ เพียงแค่ว่าปฏิเสธให้มันรู้สึกว่า มันนุ่มนวล แล้วก็อ้างในเรื่องของการทำงาน หรือว่าธุระส่วนตัวก็ได้ เออ อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้ดู ในสัปดาห์หน้าเลยอะครับว่า อาทิตย์หน้าก็น่าจะมีคนแพลนเตรียมอยู่แล้วว่า เฮ้ย! ใกล้ปีใหม่แล้ว เตรียมตัวไปนู่น ไปนี่อะไรกัน ก็คิดว่า วิธีการที่ทางคุณแนะนำมาเนี่ย น่าจะเป็นไอเดีย ที่ดี ที่จะช่วยให้ผ่านในเรื่องของความเครียดตรงนี้ไปได้อะครับ ในวันหยุด น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเลยครับผม อือ ๆ
ใช่ ผม ครับ อา และในเมื่อถ้าเกิดว่า วันหยุดได้เข้ามาเนี่ย อืม อ่า อย่างที่คุณบอกเนี่ย อ่า จะเอาคำปฏิเสธเนี้ยไปใช้ในสัปดาห์หน้าเลย ผมขอเดาว่าในทุก ส ทุก ๆ สัปดาห์เนี่ยแทบจะต้องมีเพื่อนเนี่ยโทรมาชวนตลอดเลย ถูกต้องไหมครับผม?
โอ้โฮ ใช่ ๆ เลยครับ บางครั้งเราก็ เอ๊ะ ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเนาะ ปฏิเสธไปเขาก็จะรู้สึกว่า เราไม่เป็นส่วนหนึ่งของเขาหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าสมมติเรามีวิธีการที่จะพูดกับเขาแบบให้ ไม่ให้เสียน้ำใจเนาะ ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย อะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้ ดี ๆ ดีเลยครับ ถือว่าโอเคเลยครับ
อืม อืม หรือ ครับผม หรือไม่อย่างงั้นผมก็อยากจะ อยากจะแนะนำเพิ่มนะครับผมว่าถ้าเกิดว่า อ่า คุณอาจจะให้ตัวเลือกเพื่อนได้ไหมครับผม เพราะว่าอาจ ในเมื่อเพื่อนเนี่ยชอบชวนเราเหลือเกิน ออกไปข้างนอก ไปปาร์ตี อะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะ อ่า แจ้งในความต้องการของเรา เพราะว่า อ่า ว่าเราเนี่ย เราไม่ชอบสถานที่ดัง ๆ นะ แต่เราเนี่ยก็อยากที่จะไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพื่อนอยู่ ถ้าเกิดเราจะไปทานอาหารกันเนี่ย ขอร้านที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนิดหนึ่งได้ไหม อาจจะมีห้องส่วนตัว หรือว่าเป็นร้านที่ผู้คนไม่เยอะ ไม่พลุกพล่าน มีมุมสงบให้นั่งเนี่ย อา ถ้ามีร้านแบบนี้โอเคเลย เราก็พร้อมที่จะออกไปด้วยเนี่ย ถ้าเรา อ่า เสนอตัวเลือกแบบนี้ไปให้กับเพื่อนเนี่ย ผมว่าเพื่อนเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับผม อาจจะปรับเปลี่ยนร้านนิดหนึ่งแต่รอดแน่นอนนะครับ กลุ่มเพื่อนเนี่ยเราก็ไปกันได้ครบมากขึ้นครับผม
อืม อืม อืม อืม อืม อืม โอ้โฮ โอเคเลยครับ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเนาะ บางครั้งเราแค่บอกความต้องการของตัวเองว่า เราอยากได้แบบนี้ อะไรอย่างนี้ เขาก็น่าจะเห็นใจเรา อาจจะสลับกันไป เออ ดี ๆ ครับ เดี๋ยวลอง จะลองเอาไปใช้ดูครับ พอดีว่ามีร้านอะไรหลายร้านเลยที่อยู่ในใจ ที่เรารู้สึกว่า เออ มันน่าจะเหมาะกับเรา แล้วก็เพื่อนบางคนก็อาจจะชอบเหมือนกัน เพียงแต่เขาอาจจะไม่กล้าชวน หรือว่าไม่กล้าปฏิเสธ โอ้ ดี ๆ วันนี้รู้สึกว่าสบายใจมากเลยครับ อึดอัดมานานหลายวันแล้วครับว่า เอ๊ะ จะปฏิเสธยังไงดี กลายเป็นว่าวันหยุดเนี่ยแทบจะไม่ได้รู้สึกพักผ่อนเลย กลายเป็นว่าต้องเครียด ต้องกังวลแทน อะไรอย่างเงี้ยครับ พอได้รับคำแนะนำหรือว่าทำแบบ พอระบายเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับ ยังไงวันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้คำแนะนำ แล้วก็เป็นที่รับฟังของผมในการที่หาวิธีแก้ปัญหาให้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้
ใช่ครับ ครับผม ครับ เอาจริง ๆ ผมยินดีมากเลยครับ ที่ได้รับ คำปรึกษาแล้วก็ อ่า ได้ช่วยให้คุณเนี่ยผ่านพ้นกับสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบเนี้ย ไปได้ด้วยดีครับผม ยังไงก็อย่าลืมว่าเอาทางเลือกเนี่ย ที่ผมได้นำเสนอไว้อะ เอาลองไปประโยค ประยุกต์ใช้ดูนะครับผม เพราะว่าอะ การแก้ปัญหาเนี่ยแน่นอนว่า เราคงไม่สามารถแก้ได้ด้วย ด้วยความรวดเร็ว เราต้องค่อย ๆ แก้ปัญหาไป แล้วจะเจอทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเองอะครับผม
โอเค ได้เลยครับ ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ ขอบคุณ แล้วก็ยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติในครั้งหน้าเลยครับ ขอบคุณมากครับ
โอเคครับ สวัสดีครับผม